Ay, oye, fíjate que te quiero contar que traigo un dilema que me ha costado mucho tiempo hacer, ¿no? O sea, que es esto de como equilibrio entre lo que es, mi trabajo y el cuidado familiar. O sea, te doy un poquito de contexto como de mi vida, para que a lo mejor eso te sirva para para entender un poquito por lo que estoy pasando, ¿no? O sea, yo soy mamá autónoma, entonces a mí me toca como que, literal todo, ¿no? O sea, literal todo lo económico, todo lo emocional, todo, todo, todo lo tengo que hacer yo. Entonces, pues, ahorita tengo 2 trabajos y aparte, pues, te digo que soy mamá autónoma, entonces tengo un niño de 6 años, y, mm, a veces como que siento que le dedico demasiado tiempo al trabajo, como por esto de que me siento muy presionada de que tengo que pagar la colegiatura. Por ejemplo, este mes es horrible para mí, o sea, es yo siento que diciembre, o sea, amo diciembre, amo la Navidad, esta lleno de magia y yo trato siempre que esté lleno de magia para mi niño, pero la verdad es que me tocan la reinscripción de, la co del colegio, ¿no? Y la verdad es que, ay, es un dineral. Me toca el la renovación del seguro de gastos médicos, que otra, pues, ni se diga otro dineral, y también me toca como, o sea, que mi hijo no va a la escuela, porque está de vacaciones, entonces tengo que pagar niñera para poder trabajar y ahí está otro dineral, más obviamente los regalos de él, los regalos que le trae esta personita, ¿no? Este, de Santa, eh, los regalos también de que pu de mi familia y todo, entonces, como que, ay, siento que nomás no termino de ahogarme, estoy entre que me ahogo y no me ahogo con tanto trabajo que tengo que hacer, porque me siento muy presionada en muchos gastos, pero a la vez me siento como culpable, porque luego mi hijo de que: "Oye mamá, vamos a jugar", y yo de que, "ay estoy bien cansada corazón". O ya me dice que: "Mamá, ¿puedes jugar conmigo un juego de mesa"? Y yo de que, "ay, pues sí", mentalmente estoy de que frita, y como que me habla y yo no entiendo, y, ay, no sé, me siento muy culpable también por eso, y siento que necesito un equilibrio.
Okey. Claro. Okey, okey. Okey. Okey. Sí. Okey. Okey, entiendo. Oye, agradezco muchísimo que me estés contando algo tan personal, eh, si bien es algo que le pasa a muchísima gente y, por desgracia, muchas mu mujeres viven esto día a día, pues, no quiere decir que se sienta menos <chuckles> o más fuerte, así que no estás sola y de esta charla vas a sacar algo positivo, ya sea, pues, principalmente escucharte, eh, un consejo, alguna recomendación, y y vas a ver que las cosas van a mejorar un poco. Me gustaría también, eh, tener un poquito más de contexto y hacerte unas preguntas para entenderte un poquito más. Eh, más o menos cuéntame cómo está tu rutina, o sea, sé que trabajas muchísimo, sé que, eh, pues, estás siempre de para arriba y para abajo, eh, pero, ¿cómo es más o menos tu rutina en cuestión de horarios? Para ver si por ahí le podemos rascar un poquito al al asunto.
Jum. Y mira, fíjate que, mm, mi rutina básicamente es, me levanto, este, casi como a las 6, más o menos, poquito antes o a las 6. mi hijo entra muy temprano a la escuela, a las 7 a las 7 y media ya tiene que estar adentro, ¿no? Entonces, yo siempre lo dejo como 7:15 7:20, y pues, en lo que yo me levanto, hago la el desayuno, lo levanto, él se cambia y todo, y ya, pues, es correrlo a dejarlo a la escuela. Y luego, luego ya regreso y empiezo en 1 de mis trabajos, ¿no? Este, y le doy, le doy, le doy, luego saco a pasear a mi perrito, me baño y le sigo dando al trabajo, hago de comer, voy por mi hijo, regreso, comemos, este, y ya después de que de que comemos, o a veces ni comemos juntos, a veces nomás le dejo la comida, y yo estoy ahí en la mesa trabajando, ¿no? Mientras como. Y ya luego hago, este, termino de hacer como mi primer trabajo, y yo le yo le digo de que: "Pues, si quieres juega PlayStation o ve la tele, mamá tiene que trabajar ahorita". Y ya luego, este, bajo con él, veo si está, le digo que, pues, "Haga su tarea", y sigo y le sigo, como ahora a mi segundo trabajo, como 1 hora o 2. Eh, a veces lo llevo al parque, o a veces, la verdad, estoy muy cansada y el es de que: "Mamá, llevame" le encanta jugar fútbol, y la verdad es que yo toda la vida jugué fútbol, entonces, pues, sí me gusta llevarlo y enseñarle, ¿no? Y así. Este, pero hay días que no, o sea, no puedo, estoy súper cansada y me siento súper mal porque, pues, el es de que: "Es que ya nunca quieres jugar conmigo" y pues, como nomás somos él y yo, o sea, yo soy su mamá, soy su hermana, soy su mejor amiga, soy todo, ¿no? O sea, literal, porque yo sí soy de estas mamás de que, no sé, si vamos a jugar fútbol, ¿no?, pues, yo voy y juego, y si él me dice: "Mamá, ¿quieres ser de mi equipo?" Y yo me meto y juego las retas y mamá y lo o sea, como que todo, yo soy todo, y él es todo para mí, ¿no? Entonces
Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Claro. Okey. Qué bonito, okey. Qué bonito.
sí, y en la noche ya lo duermo y sigo trabajando hasta en la noche. Y a veces, pues, me duermo muy tarde, me levanto muy temprano y, pues, estoy muy cansada. Entonces, como que: "Ay, ya no sé qué hacer". La verdad es que sí quisiera pasar más tiempo con él.
Okey, entiendo. Entiendo que sí es un poquito complicado. ¿Tienes, eh, ayuda externa de otra parte? Me dices que eres mamá autónoma, entonces, por ese lado me queda claro. Pero, por ejemplo, familia tuya, me dices que tienes niñera también, eh, no sé, ¿tienes a alguien más, que te ayude un poquito?
Ujú. Fíjate que sí. O sea, yo t mi mamá me ayuda mucho, te soy honesta. La verdad, es que mi mamá me ayuda mucho. Eh, digo, es se acaba de mudar al otro lado de la ciudad, lamentablemente. Eh, cuando estaba aquí, vivía como a 15 minutos, de mi casa, y la verdad es que sí. Pero sí hay días en los que sí le he llegado a hablar, y decir: "Mamá, ya no puedo, y necesito tu ayuda". O, "Mamá, tengo que chambear. Necesito tu ayuda". Y, pues, tráemelo, o deja, voy, ¿no? Pero, eh, mi mamá me ayuda mucho. Eh, mi papá, la verdad, es que trabaja mucho. Em, tengo un hermano, pero también, pues, tiene un despacho, y la verdad, es que o sea, con tal de decirte, que lo veo como 1 vez al mes, y vivimos de que a media hora. Y, tengo una tía, que es como es la hermana de mi mamá, y que fue como mi segunda mamá, este, y ella también me ayuda. Digo, la verdad, es que ella también anda en friega, también trabaja mucho. Este, pero cuando puede, sí es como, me dice güerita, ¿no? Y me dice: "Ay güerita, ¿cuándo te vas a traer al güerito? Tráetelo, no sé, qué". Entonces, pues ya, como que, eh, ellas me ayudan mucho, pero la verdad es que yo creo que el 80% por ciento del tiempo, nomás estamos él y yo.
Okey. Sí, entiendo. Okey. Okey. Sí, entiendo, ustedes son la la la familia principal y núcleo principal. Okey, entiendo. Oye, y por último, háblame un poquito de tus metas a corto plazo. O sea, yo sé que es fechas decembrinas, y se te vienen, pues cositas de que, el regalito y me cuentas del seguro, y esto. Pero en específico, ¿qué es lo que más te apura ahorita?
Ujú. Uy, pues, yo creo que sí sacar como o sea, 2 cosas. Como que sacar los pagos que tengo que hacer, y también pasar tiempo con mi hijo. O sea, siento que esas 2 cosas son las más importantes para mí, eh, porque obviamente, pues, me quiero que siga en la escuela, entonces tengo que pagar eso. Eh, lo o sea, puedo hay 2 cosas que puedo hacer, puedo pagarlo de 1 solo, y si me dan como un 10% de descuento, que es normalmente lo que trato de hacer, porque digo: "Ay, 10% es 10%", pero también lo puedo dividir en 3 meses, y no me dan descuento, pero me lo dejan dividir. Entonces, como que digo: "Ay, a lo mejor, pues, se me va a hacer más fácil si lo divido", pero también luego digo: "Ay, me estoy perdiendo el 10%". Entonces, como que ahí tengo un dilema, y de y también de seguro de gastos médicos, normalmente lo puedo pagar todo de una y me dan un descuento, o lo puedo pagar como cada 3 meses. Y sí, pues, no me dan el descuento, pero lo puedo pagar. Como que yo soy muy orgullosa, y yo de que: "¿Cómo, de que no voy a poder?, yo lo voy a pagar todo". Pero, pues, luego termino como, te digo, con esta culpa de que no estoy con mi hijo, o que luego estoy como muy cansada, y pues, te digo: "Que mi otra meta, pues, es estar con mi niño", ¿no? O sea, creo que la verdad es que extraño pues también llevarlo a jugar fútbol y todo. Y hasta él mismo me dice: "¿Que qué onda, ma? Pues, ¿cuándo vamos a ir? Me prometiste y no lo estás haciendo". Y, o sea, obviamente, mi mundo se me viene abajo cuando, pues, se pone así, ¿sabes?
Okey. <chuckles> Okey, okey. Claro. Claro. Okey, okey. Muchas gracias por compartirme cómo te sientes y todo esto. Eh, ahora ya entiendo un poquito mejor tu contexto, y me gustaría darte un un par de recomendaciones. Mira, en primer lugar, me gustaría que esto vaya hacia ti, que te lo recuerdes, y que recuerdes que a veces estar cansada o fatigada no significa que no ames a tu hijo, significa que estás sosteniendo sola muchísimas responsabilidades, y eso adivina qué significa, que amas muchísimo a tu hijo. Entonces, lo estás haciendo muy bien, tranquila por ese lado. Ahora, por un consejo un poquito más como, eh, aterrizado a algo que podrías hacer, creo que a veces estas tareas que son como de que estás en la laptop, o estás de que, eh, tratando de limpiar un poquito, o le sirves la comida. Estas tareas, lavarte los dientes, estas tareas que haces, eh, rutinarias, y cosas que tienes que hacer, pues, porque todos los días las haces, creo que las puedes volver un poquito también convivencia. Por ejemplo, eh, hacer de esto un juego, hacer de esto una rutina, hacer de esto que lo haga a a la par contigo, escuchando música, cantando, bailando. Eh, créeme que estas conexiones, estos pequeños ratos, aunque sean no aparentemente llevarlo al parque, para él es que estás presente, y eso significa muchísimo. Creo que también te podría recomendar
Claro. Ujú. Ujú.
compartir una rutina al despertarte o al dormirte, lo que se te haga más fácil. No sé, si tú te levantas mucho más días más antes que él, pues, ponle que no, pero si tú te duermes, más o menos, a la hora que él, o ya, más o menos, cerca, pues, pueden compartir esta rutina juntos. Se ponen la pijamita juntos, se leen un cuento ambos. Son cosas que de por sí tienes que hacer y creo que las puedes adaptar a a convivir. Y por último, creo que esto te va a implicar un poquito más de esfuerzo, pero tal vez si lo puedes lograr, es eh, cerrar como, por ejemplo, tu día con un horario preestablecido y también darte citas a ti misma con tu hijo, como si fueran una cita médica, una cita del seguro, una cita del banco, algo que sí o sí tengas que hacer, algo que sí o sí dependa de de tu esfuerzo y de tu tiempo, y eso lo puedes aplicar para descansar y para estar con tu hijo, renovar esta energía y, pues, convivir un poquito. También, por último, no no no seas tan dura contigo misma, hay rachitas, a veces es más trabajo, a medias es menos trabajo, pero ya con solo el hecho de que te preocupes de estar tiempo con tu hijo, ya lo estás haciendo muy bien y eres su mamá, una mamá superpresente. Así que, ¿cómo ves?
Ah, okey. Ándale. Ay, sí. Ay, gracias. La verdad es que me encantaron todos tus consejos, te agradezco mucho y, pues nada, que tengas una excelente noche.
Las veces que sea necesario, aquí hablamos juntos. Bye, descansa.